إمم. بُصي، هو أنا أنا باحب المطبخ حُب يعني يع ممكن أكون باحبه بنفْس الدرجة بتاعة مراتي وساعات أكتر. يعني أو خلّينا نقول لو أنا كنت اتجوزت حد تاني غير مراتي، أنا كنت هاحب المطبخ أكتر، من الآخر، ف
ياه! الله، الله! رومانسيات، ماشي. <giggles>
آه. أ <chuckles> أنا أنا باحب ال باحب المطبخ جدًا، لدرجة إن إحنا مثلًا وإحنا بن بن بنشطَّب البيت بتاعنا، كان ف الفلوس ما كانتش أحسن حاجة، بس حاجتين أنا أصرِّيت إن لازم أستثمر فيهم، لأن باقضي فيهم معظم وقتي، ال مطبخي هو مملكتي وفي نفس الوقت الح
إمم. اهم. مملكتك أنت، مش مملكتها هي؟ <giggles>
آه، لأ، ما إحنا أصلًا في البيت عندنا يعني، يمكن إلى حدٍ ما أنا أنا شايف إنه البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد ف فأنا شايف إنه
طَب، حلو أوي الله! يحيا الهلال مع الصليب، الم المساواة. <chuckles>
<chuckles> يخليكِ. بس أنا شايف إنه إلى حدٍ ما أنا أنا ممكن أقعد في المطبخ 5 أو 6 ساعات، ما عنديش أي مشكلة، بس ما أروَّقش ولا انضَّف في البيت 5 دقايق على بعض، تمام، خُلقي ضيَّق جدًا في الترويق. آآ، لأ ما هو لازم طبعًا يعني يعني حتاخد حاجات هتخسر حاجات، ده غير إن أنا شخص مثلًا مش بيحب بقى التصليح، فأنا مش زي الأبهات المصريين الجُمال، اللي هُم يصحى يوم الجمعة يشوف إيه بايظ في الشقة، يا يبوَّظوا أكتر يا تِفْلَح، فاهمة. أ أنا أنا مش ده خالص، أنا مش ده خالص، أنا ممكن اللمبة تبقى بترعش، أغيرها لها بعدها بسَنَة، عادي جدًا، بس كل يوم باطبخ.
إمم. إمم، الحلو ما يكملش. <giggles> آه. <giggles> أو يغيَّر لمبة السِلِم. اهم. آه. لأ، ده أنت كده زَيّك زَيّهم، ما تقلقش. <chuckles>
بالضبط. بس كل يوم باطبخ، فأنت مش هتاخد كل حاجة هي دنيا بس. <chuckles>
طَب أنت أنت حُبك للمطبخ بدأ إزاي؟ يعني أنت بتقول لي من قبل حتى الجواز، يعني هل أنت مثلًا عِشت فترة لوحدك، هو ده اللي حببك في المطبخ والّا أنت بتحب الأكل عمومًا والّا هو دراستك والّا إيه؟ مش قادرة أفهم.

بُصّي، هو طبعًا لمّا بابقى سعيد آآ، بيبان على ال على على حماسي للطبخ تمام، بس ال اللي أنا مقتنع بيه تمامًا، إنه حتى في الأيام اللي أنا بابقى فيها مش عايز أطبخ، أو ما ليش نِفس إن أنا اعمل الحاجة اللي باحبها، لو مثلًا زوجتي أو بنتي الاتنين حاسّين إن هُم لأ إحنا جعانين، أو عايزين ناكل، لأ أنا حاخُش برضه، ممكن الأكل ما يطلعش بنفس الإبداع أو بنفس الحماس، أو بنفس ال الدرجة اللي أنا حاعملها لمّا حيكون مزاجي رايق، بس برضه بيبقى في سِنّة حُب، يعني آه مش بتبقى حاطط بالرق بالقرطاس كلّه حُب، بس أنت بتبقى حاطط بشِلِن فاهم؟ يعني تمام.
إمم. إمم. إمم. أكيد. <laughs> لأ، يعني أنا أنا بس م يعني محور سؤالي كان فكرة إن أنت بتقول إن أنا بالاقي في المطبخ مساحتي الشخصية، با بارتّب فيها أفكاري، فهل مثلًا بتخش المطبخ في الوقت اللي أنت مثلًا مضغوط فيه، بحيث إن أنت تعرف ترتّب فيه أفكارك، والَّا بس ما بتدخلش المطبخ غير وأنت في حالة من السعادة، واللي هو أنا عايز أعمل بقى أكلة يعني 10 من 10 ممتازة ونجمة.
اهم. لأ، بصراحة باخُش المطبخ بس مش باخُش بغرض الطبخ، يعني <laughs> باخُش بغرض إن أنا إيه، ب بافضّي دماغي، ب باخُش مثلًا أقطّع حاجات، آآ، أفتح التلاجة وأقفلها آآ، أشوف عندنا إيه في الفريزر، <laughs> آه، آه، آه، <chuckles> ما هي ما هي ممكن تبوظ جدًا، عادي جدًا بس، ف أ فعلًا برضه يعني في الأيام اللي أنا بافرُك فيها، أو دماغي بتبقى مشغولة، أنا بالاقي نفسي باتمشى حوالين ال الأيلِند اللي موجودة في نُصّ المطبخ، أنا د ده مساحة الآمنة بالنسبة لي، أو نايم.
إمم. <laughs> تفتح التلاجة وتقفلها، هتبوظ كده. <giggles> أيوه. <laughs> إمم. آه. ما بتخشّش بقى تقعُد تقول لهم إيه ده، الطماطماية دي بايظة ليه؟ والَّا المواعين دي مش مغسولة ليه، <laughs> والَّا عادي؟
م ما هو ما هو ما هو المطبخ مسؤوليتي <laughs> في الأول وفي الآخر يبقى أنا جاي على نفسي ما يعني <chuckles> ف
آه. <chuckles> لأ، يعني طيب قُل لي بقى آآ، إيه هي مثلًا لو عندك ضيوف وكده، أنت بيبقى عندك مشكلة إن أنت تطبخ للضيوف بتاعتك والَّا عادي؟ ولو أنت بتطبخ للضيوف احكِ لي كده عن أكتر أكلة أنت مُتميّز فيها؟

آآ، مش دراستي خالص، يعني أنا أبعد ما يكون عن دراسة المطبخ، بس إلى حدٍّ ما أنا أنا باحِب الأكل أوي، أوي، وباستمتِع بيه أوي، وباحِب كده إن هو ييجي على مراحل، وآآ، وأحِب إن أنا أتخيَّله كده وأحلَم بيه، وأتخيَّل بأن هو مثلًا لو زوَّدنا بس مثلًا شوية سُمَّاق بس، رشّينا شوية سُمَّاق على الأكلة دي، هينقِلها في حتّة سابعة، ه عارفة البتنجان نقَل البرجر في حتّة تانية؟ أنا أنا الشخ <chuckles> أيوه، بالضبط كده هو يوميات زوج معاصر، بالضبط، وعليها بقى حتّة فول يكون فول باللية بقى، عارف باللية كده وينزل عليه س أنا ده.
إمم. آه. يا نهار أبيض! ده يوميات زوج معاصر خالص. <laughs> <laughs> <chuckles> <giggles> طَب إزاي بس، بالراحة بس واحدة واحدة، يعني إيه الأكل بييجي على مراحل؟ دي أنا مش فاهماها.
أنا ده جدًا. يعني أنا بالنسبة لي الأكل طقوس، يعني أنا ما أحبش مثلًا إن أنا أروح آكل مثلًا لحمة كده تكون رفيعة ورقة سيجارة، ومتشوِّحة كده في الليّة مع شوية 7 بهارات مع شوية ملح وفلفل وكمُّون، ما أحبش إن بعدها كده خلاص، لأ نروَّح، لأ، لأ، لأ، لازم نحبِس بعدها مثلًا بحاجة، لإن دي كانت أكلة دسِمة، فأنتَ محتاج الأول حاجة تخُش تعمل فاصِل، يعني مثلًا كيس شيبسي أو كونو، عارفة كونو؟ اللي هو في كونو كده، كان في حاجة كده زمان سناكس كده اسمها كونو، ينزِل كونو بعد اللحمة بحيث إن هو يعمل طبقة كده في النُّص، وتنزِّل عليه بقى حاجة إلى حدٍّ ما كان يعني حلو، ممكن مثلًا بسبوسة بالقشطة وعليها برضه بُندُق، تبقى حلو وأحلى وأحلى. وبعد كده تنزِل بقى بحاجة تشرب. لأ ما إحنا لو هنعِد بقى، ما إحنا مش هنعيش، يعني ما إحنا لو هنفضَل نعِد إحنا حطِّينا كام كالوري مش هنعيش، تمام. بس ال آمم، ل أو مثلًا من غير الفاصِل اللي أنتَ ممكن تحُطُّه، ممكن تاكُل حاجة يبقى فيها سِنَّة مزازة، فتعادَل اللي حصَل ده. يعني مثلًا تاخُد مثلًا تارت بالليمون، مثلًا تارت بالليمون، يكسَر سِنَّة اللي أنتَ بتاخُده ده، فيبقى متماشي ما تبقاش صدمة كده دخَلِّت المعدة. فأنا باحِب الأكل عامةً، باحِس إن هو عزف هي سيمفونية، لازم ت تخرُج في ال من الآخِر واصِل لأعلى درجات النشوة، بس.
آ إمم. آه، ده قبل اللحمة والّا بعدها؟ بعد اللحمة. إمم. ده يا نهار كالوري! يعني ده يا نهار كالوري حرفيًا. <laughs> آه. إمم. إمم. إمم. وأنت بقى بتعرف توصّل نفسك للدرجة دي بطبخك أنت؟